Por causa desse falafel com doce de leite?
É.
É, parece que você está num num num ciclo de quase que punição, né, eh, depois de comer uma coisa que que você gosta. Hum.
Porque eu não fiz exercício, você entende? Se eu tivesse ao menos fe feito exercício aí, agora que que eu faço, assim? Não sei se eu estou errada, né, mas eu não vou comprar mais essas coisas para mim, eu não mereço, sabe? Eu vou comprar no máximo chocolate sem açúcar que já tem aqui e fica rolando durante meses.
Hã. <chuckles> Ah, sim, entendi. Mas você está com algum problema mui assim, de ganho de peso muito grande?
<chuckles> Eu eu ganho peso muito rápido. Então eu realmente tenho que ficar alerta, porque é uma coisa que acontece pra comigo, se eu não ficar de olho, se eu não ficar alerta, eu ganho peso muito rápido.
Uhum. E você acha o que que é responsável pelo seu ganho de peso rápido dentro da sua rotina, da sua da sua alimentação?
Genética.